Eh sì, sì, sì, sì, sì perché
Mhmm, in particolare?
sì perché allora fai conto ci sono de molte zone d'Italia che hanno una buona produzione di fiori, ma magari questi fiori sono tutti in serra per proteggere, ehm, la cosa. E in s in serra un'ape è un po' difficile che ci entri, <tsk> per cui, d la butto lì, ecco. Poi, ehm, sicuramente l'inquinamento ambientale è la cosa più importante e impattante per quanto riguarda l'ape. Poi i pesticidi, mhmm, sicuramente in ehm ehm, in sì perché sì perché comunque, mhmm, s sono nel terreno, filtrano nel terreno e poi dopo vengono assorbite da da altri organismi. Purtroppo, uhm, la razza umana ha la tendenza a pensare che, ehm, lu le cose siano a compartimenti stagni mentre non lo sono. Cioè non non c'è una linea di confine tra il, mhmm, metto il pesticida in questo campo e le api, ehm, sono producono meno per iniziare, ehm, nel campo di fianco. Le api sono un ottimo indicatore della salute ambientale, questo, ehm, è sicuro. Poi comunque c comunque io non sono un apicoltore, però ho degli amici che lo sono e sono rimasto sconvolto dalle descrizioni dell'intelligenza di sciame delle api stesse, perché questa è un'altra cosa incredibile.
Certo. <chuckles> Certo. Importante. Mamma mia, dannosissimi dannosissimi. Mh. Certo. Assolutamente. Certo. <clears throat> Mh-mh. Ad esempio? Che co cioè, nel senso, dal punto di vista dell'intelligenza, che che comportamenti hanno assunto?
Allora i io ...allora, questo questo qu qu premetto che la persona che me l'ha detto è una persona che è, mhmm, sano di mente, mhmm, non ha mai fatto discorsi deliranti, non è complottista, dice: "Le api mi riconoscono, adesso mi riconoscono." Ma faccio: "Come?" Fa: "Eh, mi riconoscono perché sanno in base ai al mio odore." E qua sicuramente e ,ehm, sicuramente sì perché le api si orientano, olfatto, ferormoni e tutto quan "In base al mio odore, o come mi muovo, eccetera, eccetera, io posso" dice: "Io le prime volte provavano a pungermi anche con un la con tutta la copertura anti ape
Ah-ah. <giggles> Okay. Certo. Certo. Certo.
adesso posso andare senza nessuna copertura che mi stanno addosso ma non mi pungono."
Mh-mh.